Ben daha sonrasında, tabii, birkaç yıl sonra, konuştum o insanlarla. Hani, beni sevmediğini söyledi, ben de emin olamadım. Arkadaşım da şey demişti, "Kız olur mu öyle şey?"dedi ya. <chuckles> "Eğer seni sevmiyor olsam," emm, şu anda başka bir ülkeye gidiyordu yerleşecekti, orada çalışmaya başlayacaktı, "en son seni görmeye gelir miydim?" dedi. "Yani, seni en sona bıraktım, en son seni görmek istedim, öyle bir şey yok." dedi, yani. Hani, "Sevdiğim bir arkadaşımsın sen." falan. "Ya anlamıştım aslında da" dedim sonrasında. <chuckles> İşte
He he. Ne dedi? He he. Hımm. Peki, niye böyle yapmış olabilir ya adam? He. Niye böyle yapmış olabilir?
İmm, kendisine daha bağımlı hâle geleyim, emm, beni diğer insanlardan soyutlasın, yalnız kalma korkusuyla, hani, o ilişkiye birazcık da hapsolmuş oldum.
He he. O! Bu bu kadar derinlemesine düşünmüş olabilir mi ya? Vay be.
Olmayabilir de. Emm, çok zeki olmadığından dolayı da olabilir. <chuckles> Yani, duygusal zekâsı çok yüksek olmadığı için farklı yorumlamış olabilir.
<chuckles> Anladım. Peki. Peki peki belli bir şeyden sonra şey olmuştur, hani, böyle, bir, eee, işler ciddiye binmiştir. Hani, gey sen de, işte, soğuk olarak kendini mesafeyi koymuşsundur, bir şey olmuştur. O andan itibaren böyle bir işleri tekrar, eee, düzene koymak için bir, iii, bir çaba oldu mu ya da insan, hani, böyle, insan son bir haddeyle bir çırpınır, bir tutunmaya çalışır ya da bir şeyleri düzeltmeye çalışır ya öyle bir şey oldu mu?
Hı hı. Olmadı. Emm
Hımm.
şey oldu, farklı bir yere gidecekti, ben de arkasından gidecektim güya emm, ama, hani, belli bir yaşa gelmiştim, artık, hani, burada bir düzenimi oturtmuştum, çalışıyordum, hani, işi falan bırakıp, her şeyi bırakıp sıfırdan Aynen. Bir düzenim var ve, hani, bir kişinin peşinden, emm, hayatımı bırakıp gideceğim kadar değerli bir ilişki değildi. Yani, bence hiçbir ilişki o kadar değerli olmayabilir. Yani, çok az ilişki vardır nadir, böyle, her şeyi bırakıp geriye peşinden gidebileceğin.
He he. M müzik düzenimiz var, evet. <chuckles> Doğru. He he. Peki, b peki He he. Peki, bir şey soracağım, hani, ister istemez çok ciddi de bir karar almış oluyorsun. Bir ilişkiyi bitirirken de o o kararı alırken d dış çevrenin, işte, başkaları ne der, eee, işte, nasıl söylerler? Dışarıdan, böyle, insanların konuşacakları şeyden etkilenip de, eee, bir karar verirken çekinmişliğin oldu mu? Nası nasıl yönettin onu?
Evet.

E, ben de aslında şöyle olmuştu, bununla ilgili bir yaşadığım bir örnek var. Ben yalnız kalmaktan çok korkuyordum. Yalnız kalacağım korkusuyla çünkü bazen ilişkilerde narsist olabiliyor karşı tarafta ve, hani, çevres çevreni, eee, ımm, nasıl diyeyim? Sadece ondan ibaret olmaya başlıyor. Onun arkadaşlarıyla arkadaş oluyorsun, kendi arkadaşlarınla birazcık uzaklaşabiliyorsun ya da mesela, benim durumumda şey olmuştu: İşte, "Onlar seni sevmiyor." demişti bana. Ben de o yüzden başka arkadaşlarla mesela, daha yakın bir ilişki içinde olabilecekken uzaklaştım. Çünkü kendi kendime, "Herhâlde sevmiyorlar beni, rahatsızlık vermek istemiyorum." dedim.
Hı hı. Hı hı. Evet. Hıı. Ih, evet. Hah. Nasıl? "Onlar seni sevmiyor." derken kimler?
Ortak arkadaşlarımızdan birkaç tane kız vardı. Hani, normalde onlarla daha sık görüşürdüm ben. Muhtemelen arkadaşlığımız daha da ilerleyecekti. Ona engel oldu bir şekilde. Ben dedim ki çünkü "Neden beni direkt çağırmıyorlar da sana söylediler?" Hani, ban beni direkt çağırmaları daha doğru değil mi? Ya da işte, toplanacaklardı bir grup Aynen. <chuckles> Toplanacak bir grup ve, hani, hiç bana söylemediler. Od onu sadece çağırdılar; o da, "Sen gelme, seni çağırmadılar." gibi bir şey söylemişti. Ben de dedim ki, "Ya, beni niye çağırmadılar ki? Biz hani, aynı arkadaş grubunda değil miyiz?" falan demiştim. O da, "Seni sevmiyorlar." demişti.
He he. Anladım. Evet. Hı hı. Hı hı. Eee, tabii ortak arkadaşınız, değil mi, yani, sonuçta? Evet. I Peki bunun sağlamasını vs.sini yaptın mı ya o yani da diğer arkadaşlarınla direkt iletişime geçip, "Ya, böyle böyle bir şey söylüyor. Siz bunu gerçekten söylüyor musunuz?" gibi bir şey söyledin mi?